Nah kalau versi bakso favorit kamu tuh yang kayak gimana sih? Yang urat atau yang halus atau yang jumbo atau sekarang kan udah banyak ya kayak bakso lava, bakso beranak dan sebagainya. Kalau kamu lebih suka yang mana nih?
Nah. Mhm. Betul. Nah, kalau aku tuh sukanya bakso urat eh bakso urat lagi, bakso halus Kak, kalau bakso urat aku enggak terlalu suka, kenapa? Karena menurut aku rasa sapinya itu berasa banget gitu loh aku enggak terlalu suka.
Mmm. Oh kayak bau-bau sapinya tuh nempel semua ya? <laughs> Oke.
Betul, iya jadi kalau itu aku kayak, "Kok kerasanya kayak makan sapi beneran gitu." <laughs> Jadi aku <chuckles> jadi aku lebih suka tuh, eee, bakso halus dan memang, eee, original gitu. Kayak bakso mozarella, aku malah gak suka Kak. Gak cocok sih menurut aku ya, menurut aku tuh gak gak cocok di lidah aku tuh gak cocok gitu dan
<laughs> Paham paham banget. Mhm s Sekarang kan banyak banget ya bakso-bakso tuh, mmm, variannya gitu. Mhm.
<clears throat> Bener, bener jadi, eee, menurut aku udah gak menunjukkan rasa aslinya gitu.